أكيد طبعًا، أكيد طبعًا الأهل والناس القريبين مني، آآ ليهم عام يعني يعتبروا هُم من العوامل الرئيسية اللي خلّتني أقدر أتخطى المحنة ديّة بشكل كبير، يعني الموضوع آه، كان مُحبِط والموضوع كان صعب، والواحد كان حاسس بالضياع فعلًا، بس الحمد لله يعني إن لمّا النا الناس القريبة والأهل بِتهِّون مهما كان المحنة وشدّتها، وبرضه قُرب الواحد من ربنا وكده.
إمم. أيوه. إمم. تحس كمان تصرفاتهم معاك بيق بيقرّبك وبيقوّي العلاقات بينكم وبين بعض أكتر، يعني تصرُّف أهلك، وقوفهم جنبك، مساندتهم ليك، تحس إن هو بي بي يعني بيخلّي الوِد والمحبة تزيد أكتر ويبقى في ترابط بينكم أكتر؟

فترات الشعور بالضياع دي بتبقى فترات صعبة أوي على الإنسان. آآ تفتكر أنت لمّا بتمُر بالفترات دي لو مرّيت بيها، إحساسك بيكون فيها إيه وبتتعامل معاها إزاي؟
والله الموضوع بالنسبة لي فعلًا أنا مرّيت بحاجات يعني حسّيت نَفْسي إن أنا ضِعْت، يعني مثلًا آآ
احكِ لي كده زي إيه طيب يعني حصل معاك؟
هاقول لِك، هاقول لِك. يعني أنا كنت شغّال في وظيفة آآ يعني كان الدنيا معايا كانت تمام، كنت دَخْلي كان كويس ما كانش وحش. آآ لسببٍ ما يعني يعني من حوالي مثلًا 3، 4 شهور كده ما تزيدش عن حاجة زي كده. آآ لسببٍ ما يعني هاقول لِك، لسببٍ ما يعني حصل لي يعني حصل ظرف كان عندي مشاكل في البيت وكده، فما كنتش مركِّز في الشُغل. فيعني م يعني مش مش هاقدر أقول إن أنا اتسبِّبت بمشكلة مباشرة، بس حصل يعني مشكلة نتيجة تقصير مني في الشُغل.
ده من إمتى الفترة؟ إمم. وإيه اللي حصل معاك؟
فللأسف الشديد
آه، والتقصير ده بقى إيه ال
اهم، هاقول لِك. يعني أنا ال للأسف الشديد يعني كنت قبلها برضه كان يعني عملت أكتر برضه من كان كان في أنا أكتر من خطأ أتمسك عليّا، آآ ف آه، آه. حقيقي. فيعني ال المدير الموارد بشرية يعني، آآ طبعًا بيسجّل الأخطاء وكده، فد فناقش الموضوع بتاعي مع المدير وكده، فشافوا إن أنا يعني مش ملتزم. ف ف آه، فاضطروا إن هم يفصلوني من الشُغل. الصراحة يعني ف فصلوا آه، فصلوني في فترة أنا كنت محتاج جدًا للشُغل وكنت يعني الأمور بالنسبة لي مادّيًا ما كانتش أحسن حاجة. <tsk> فيعني
يعني إمم. ياه! كتير كده؟ إمم. هم الاتنين اجتمعوا على نَفْس الرأي يعني. إمم. صعبة أوي دي. إمم. أنت المشاكل اللي كانت عندك في البيت كانت خاصة بمشاكل مادّية يعني في الوقت ده؟